สวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีค่ะคุณหมวก เป็นยังไงบ้างคะวันนี้? ฝนตกไหมคะ?
วันนี้เหรอคะ? วันนี้ฝนตก นิดหนึ่งค่ะเมื่อตอนเย็น ใช่
อ๋อ ทางนี้ก็ตกเหมือนกัน ตอนเย็นเหมือนกันค่ะ <chuckles> ค่ะ
อ๋อ ค่ะ แปลว่าอากาศดีขึ้นเนาะ เย็น ๆ
ใช่ รู้สึกว่าเย็นขึ้น
เออ ๆ ดี ๆ ใช่
อืม จากปีที่แล้วแบบว่าปัญหาหมอกควันช่วงหน้าร้อนอะ ปีนี้คือไม่มีเลย รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
ค่ะ จริงเหรอคะ? ขอโทษ คุณ คุณบ้านอยู่ภาคไหนเอ่ย?
อืม ใช่ อยู่ภาคเหนือค่ะ อยู่จังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะ <chuckles>
อ๋อ โอ้โฮ คราวที่ คราวที่แล้วโดนแบบกระหน่ำ
ใช่ ปี ใช่ ก็คือเป็นระดับสีม่วงรุนแรงที่สุดเลยค่ะ อืม แต่ว่า
อืม อืม ๆ แล้วทำยังไงอะคะ? ปลอด ปลอดภัยดี
ก็ ก็ต้อง ต้องช่วยเหลือ ช่วยเหลือกัน ปลอดภัยดีค่ะ แต่ว่าประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองแหละ ก็คือต้องซื้อเครื่องกรองอะไรมาไว้ในบ้านเอง ในบริษัท อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่า เอ่อ นั่นแหละค่ะ มันต้องดูแลกันเอง เนาะ เพราะมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากมากเลยค่ะ แต่ว่าปีนี้ฝนตกบ่อยก็เลยแบบไม่มีแล้วค่ะ โอเคขึ้น อืม
ค่ะ อือ อืม ค่ะ เออ อ๋อ ค่ะ ๆ อืม ดีมาก ดีมากค่ะ ของหมวกเองอยู่ทางใต้ ไม่ ไม่ค่อย ไม่ค่อยเจอ ไม่ค่อยเจอแบบนี้เท่าไรค่ะ อืม ขอบคุณค่ะ
ดี ค่ะ ดี ดีใจด้วย เพราะว่าแบบจริง ๆ ภาค ภาคใต้ค่อนข้างสดใสเลย